Eee, kalau di sini, AC nggak penting ladi. Karena memang di pegunungan itu udah dingin. Eee, cuaca di sini, bisa mencapai 18 sampai 17 ya? Emang beda kalau cu
Mhm? Hmm. Enak banget ya? Sejuk banget.
Heeh. Beda sekali kalau cuaca, dengan tuj cuaca 18 derajat dari AC, dengan cuaca 18 di pegunungan memang beda. Itu, eee, kalau pakai AC kita, merasa itu, Mbak, merasa kita aware gitu terhadap perubahan cuaca itu. Tapi kalau di sini, eee, cuaca turun kayak gitu, kita nggak aware, Mbak. Kita nggak nggak sadar. Nggak nggak ada rasa sama sama sekali bahwa cuaca itu berubah, gitu. Eee, karena memang udah heeh. Karena udah terus, dan di lingkungannya udah kayak gitu, memang <chuckles> beda dia. Nah, eee, jadi untuk menghemat listrik, di tempat saya memang udah beda nih. Kalau dulu AC, kalau sekarang lebih ke penggunaan, eee, kulkas Mbak. Kulkas dan mungkin di komputer. Kulkas dan komputer. Heeh.
Hmm, sama terus, gitu? Oh? Kulkas? Oh. Tapi kan kulkas memang harus selalu terus nyala? Nggak bisa dimatiin kan sebenarnya kalau kulkas itu?
Ah! Kalau saya beda Mbak. <chuckles> Kulkas saya kulkas, ud jagoan dia Mbak nih. Kulkasnya jagoan dia. Kulkasnya kulkas jadul, gitu kan? Kulkas jadul 1 pintu, dan udah banyak coret-coretan kayaknya udah. <chuckles>
<chuckles> Gimana tuh jagoannya? Oh. <chuckles>
Dia jagoan tuh Mbak. Jadi, saya pasang ini Mbak, saya pasang timer. Jadi, dia cuma hidup, eee, dari jam 7.00 pagi, sampai jam sembilan sembilan malam, atau mungkin, eee, menjelang malam gitu Mbak. Kulkas itu kan sistemnya, kalau kalau kita lihat Mbak, eee, Mbak bilang tadi kulkas selalu hidup. Dia sebenarnya, waktu kita hidupkan, dia sebenarnya otomatis hidup mati juga. Dia kadang hidup dia akan hidup mati, dia nggak akan selalu hidup karburator kompresornya.
Berarti kalau mhm. Mhm mhm. Pinter ya, kulkasnya?
Eee, nggak tahu nih kalau kulkas jadul. T tapi kalau kita kalau saya hidupkan kulkas saya, walaupun dia tetap hidup, dia karburatornya dia kan biasa bunyi kulkas tuh kan? Dalam interval tertentu dia pasti akan mati dia. Nggak ada bunyi lagi. Dia nggak akan kompres lagi dia.
Mhm. Hemat energi, gitu ya berarti kulkasnya?
Bel, nggak? Nggak tau deh, Mbak. <laughs> Kalo kalo
Tapi kan sebenarnya kalau masalah kulkas kan kita ka suka bikin es batu nggak sih? Kalau misalnya dimatiin kan, bisa cair atau gimana tuh?
Mhm.